Oke, baik, dimengerti. Memang kalau sudah berhubungan dengan kenangan, gitu yah, di masa lalu itu pasti sulit sekali ya, apalagi yang memang berharga. Nah, kamu bisa kok sebenarnya ketika udah, tadi ya, difilter dulu nih untuk email yang punya ukuran besar, kamu lihat-lihat dulu mana yang memang ingin kamu simpan, karena biasa di email itu bisa di-download nih file, ataupun foto, bahkan video, gitu ya, yang dikirim melalui email, nggak papa kamu download. K terus kalau misalnya kamu ingin menyimpan tapi di luar Google Drive, gitu ya, atau penyimpanan lainnya, kamu bisa untuk mungkin kalau kamu punya flashdisk, gitu ya, atau memori, kamu bisa tuh simpan di situ. Jadi, memang ada tempat atau alat khusus nih untuk menyimpan memori-memori kamu yang mungkin tidak ingin kamu hapus dan ingin kamu simpan. Kalau kayak gitu apakah bisa?
Mmm, oke oke, bisa bisa tuh kayaknya bisa aku coba juga. Betul juga ya, aku kan bisa download dulu, terus aku bisa simpan di, mmm, memori aku sendiri, gitu ya, t eee, terpisah dari si kuota memori email tadi, oke oke, bisa bisa, Kak.
Benar Oke, mungkin untuk selanjutnya, eee, saran dari aku ketika memang kamu dapat email, baik itu dari email kantor, gitu ya, untuk kerjaan, ataupun email pribadi, itu enggak papa kok untuk sekedar dibuka. Terus, kalau emang kamu enggak mau baca se keseluruhannya nggak papa nggak masalah, supaya tidak mungkin, kalau kamu tipikal yang, eee, gatal, gitu ya, ketika ada notifikasi yang terlalu banyak, itu bisa berkurang nih satu demi satu, supaya mungkin untuk ke depannya ketika kamu mau bersih-bersih email, gitu ya, itu sudah enggak terlalu berantakan, gitu ibaratnya. Bisa dicoba kalau seperti itu?
Mhm. Mmm, bisa bisa banget nih. Eee, aku setuju sih yang, eee, Kakak, bilang, mungkin aku juga harus, mmm, memulai dari diri sendiri ya untuk mau membuka email gitu ya untuk memilah, eee, email ini secara manual. K karena kalau nggak memulai dari sekarang, ya mungkin kapan juga ya akan teratasi si masalah, eee, memori email ini, betul betul betul. Oke deh, Kak. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya ya, Kak, ya, aku jadi, mmm, tercerahkan sih ya, di tadi ya kayak hak bi oh, ternyata bisa buka email secara bra barengan gitu ya s secara semua, aku akan coba semuanya, terima kasih, Kak, atas sarannya!
Betul! Iya, betul banget. Iya. Oke, sama-sama. Semoga saran-saran tadi membantu ya. Sampai jumpa!